อยากจะรู้อะค่ะว่า คุณน่ะค่ะเคยเดินทางคนเดียวไหมอะคะ? แล้วก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างอะคะ?
ครับ อือฮึ ก็เคยนะครับ เอาจริง ๆ ใช้คำว่า บ่อยดีกว่า แล้วก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากมายครับ ผมรู้สึกว่า มันโอเค มันมีความสะดวกดีอะไรดี อย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่า มันก็จะต่างกับ ไปกับเพื่อนหรือไปกับคนอื่นนิดหนึ่งอะครับ ที่เราอาจจะไม่มีคนคุยด้วย อย่างเงี้ย
อา จริงไหมเนี่ย? <chuckles> ค่ะ ค่ะ อา แสดงว่าชอบ <chuckles> ค่ะ อ๋อ อันนี้เห็นภาพจริง ๆ นะคะ แล้วแบบว่าจำได้ไหมคะ? ว่า การเดินทางไปเที่ยวครั้งแรกคนเดียวอะ รู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
ครับ อือฮึ อ๋อ คือผม อ่า ต้องบอกก่อนว่า ผมอะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะ เรียกว่า ปกติเนี่ย จะไม่ค่อยออกไปไหน ช่วงแรก ๆ เนาะ จะไม่ค่อยออกไปไหน ถ้าเกิดว่าเพื่อน เพื่อนไม่ได้ชวน อย่างเงี้ย อา ถ้าเกิดว่า เพื่อนชวนเราก็จะออกไป อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่ง พอมันเป็นช่วงมหาลัย หรือ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เริ่มที่จะห่างจากเพื่อนของเราปกติมากขึ้นเนาะ ถูกไหม เราก็เลย แม่ะ อะ อืม เราก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มสมัยมัธยมหรืออะไรมาก อย่างเงี้ย ซึ่งพอมันเป็นช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ย ก็ได้มีโอกาสมาที่กรุงเทพเนาะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ เก็บตัว <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงอะคะ? อืม ค่ะ อืม
อืม พอมันเป็นกรุงเทพแล้วเนี่ย
ค่ะ มาคนเดียวเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ แล้วพวกสถานที่ที่แบบว่าเราสามารถเดินทางไปเที่ยวไปอะไรได้ พวกห้าง พวกตลาด ไรเงี้ย มันค่อนข้างเยอะ ใช่ไหม มัน มันก็เลย อา
อา ค่ะ อา แล้ว ป ทำยังไงคะ ทีนี้? <giggles>
เราก็ไม่ได้อะไร เราก็แค่แบบ เออ เราจะชวนใครก็ไม่ได้ เพราะว่าแบบคนเขาก็ไม่ได้อยู่แบบใกล้ ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ย อ่า จริง ๆ ก็มีคนอยู่ใกล้อยู่ แต่ก็เราชวนไปแล้วก็เหมือนว่าไม่ได้มา มาไม่ได้ เพราะว่าติด เพราะว่าเหมือนจะติดธุระหรืออะไรอยู่ อย่างเงี้ยครับ เราก็เลย เขา แต่ แต่ก็คือปฏิเสธแล้วก็นัดวันกันอีกทีไง ว่าแบบว่า ไว้ไปวันนู้น ไปวันนี้ วันนู้นวันนี้ว่าง อย่างเงี้ย ซึ่ง
ค่ะ ค่ะ อ๋อ โดนปฏิ เสธ อืม ค่ะ อา
ผมขี้เกียจรอครับ ก็เลยไปคนเดียว ใช่
<laughs> คือแบบว่าวันนู้น วันนี้ สักที ไม่ไปสักทีอย่างงี้ ถูกต้องไหมคะ? ก็เลยแบบ อะ ไปคนเดียว อา แล้วเป็นยังไงบ้างอะคะ?
ใช่ ๆ ใช่ ไปคนเดียวเลย ผม ผมก็รู้สึกว่ามัน มันก็ดีนะ เพราะว่ามัน มันจะ มันจะให้คนละความรู้สึกเนาะ มันเหมือนแบบว่าเราอยากทำอะไรเราทำเลย อย่างเงี้ย สมมุติเนี่ย
อา ค่ะ อืม คล่องตัวเนาะ
อา ใช่ อารมณ์เหมือนเราอยากกินบุฟเฟต์ หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม บางทีเนี่ย บางทีมันนัดกันไม่ลงตัว อย่างเงี้ย เออ เราไปกับเพื่อน อย่างเงี้ย แต่เราอยากกินน่ะ
อืม ค่ะ อา อืม <laughs> ความอยาก <laughs> ค่ะ
สุดท้ายเราอยากกินน่ะ เอ่อ เราก็ไปคนเดียวก็จบเลย เราก็ไม่ต้องมาอะไรกับใครแต่แค่มันอาจจะไม่ได้มีเพื่อนคุย ก็อาจจะมีความ เรื่องความสนุก อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะลดน้อยลง แต่มันก็อาจจะได้ความแบบ ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นดีกว่า เราบอก เราบอกงั้นแล้วกัน
อา อืม ค่ะ ค่ะ อา โอเค ค่ะ แล้วความรู้สึกที่แบบว่าเริ่มจากว่าการไปคนเดียวอะค่ะ แล้วไปคนเดียวอะ คุณรู้สึกยังไง? ลึก ๆ อะค่ะ รู้สึกยังไงบ้างอะคะ?
อา ครับ อือฮึ อ่า มันก็แล้วแต่ แล้วแต่ที่ที่เราไปเนาะ หรือว่าแล้วแต่ อะไรอย่างเงี้ย คือบางครั้งเนี่ยอย่างตอนไปเที่ยวคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแบบว่าข้างนอกเมืองใช่ไหมครับ ก็ ผมก็มีได้นั่งรถไฟออกไปนอกเมือง อะไรอย่างเงี้ยอยู่
อืม ค่ะ ค่ะ อืม นั่งรถไฟคนเดียว โอ้!
ใช่ ๆ ออกไปข้างนอก ไปอยุธยา ไปอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมอะก็รู้สึกว่ามัน เออ มันก็โอเคดีนะ ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ย ก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาก็อาจจะได้อีกอารมณ์หนึ่ง ก็อาจจะสนุก หรือว่าอยา อยากจะแชร์ จะแชร์วิว อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ ให้คนอื่นมาลองด้วย อย่างเงี้ยก็น่าสนใจ ใช่
อา ค่ะ อา อา อันนี้ก็จะเป็นคนเดียวหน่อย ค่ะ อา แต่ไปคนเดียวก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่ง <laughs>
เราก็อาจจะไปนัดเพิ่ม ใช่ ใช่ ๆ
อา ค่ะ แล้วอย่างนี้อะค่ะ เวลาเดินทางไปคนเดียวเพราะอย่างที่พูดเมื่อกี้ ก็คือ นั่งรถไฟคนเดียวเนาะ มันมีอาการแบบแอบเหงาบ้างไหมอะคะ?
ครับ ไม่นะครับ ส่วนตัวไม่ ไม่ ไม่เลยครับ เพราะว่า อ่า เรามี โลกส่วนตัวของเราเนาะ เราอาจจะหยิบกล้องมาถ่ายรูปตามวิวข้างทาง หรือว่าอะไรอย่างงี้ได้ หรือว่าเราจะนั่งฟังเพลง อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเนาะ ยิ่งถ้าเกิดว่า เป็นเครื่องบินเนี่ยก็
อืม! ดีจัง ค่ะ ค่ะ อ๋อ กิจกรรม อืม ค่ะ อืม ค่ะ สบายเลย <laughs> ค่ะ ค่ะ
ก็คงจะต้องดูหนัง ใช่ไหม ชิล ๆ สบาย ๆ ลง อะไรอย่างเงี้ย อา มันก็จะเป็นแบบนั้นไป เพราะว่ามัน มันมีกิจกรรมที่ทำให้เราอยู่กับตัวเอง ในโลกของตัวเองได้ไงครับ ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า มันมีความแบบนั้นเลย
อ อืม โอ้โฮ ฟังแล้วแบบว่าคุณแบบหากิจกรรมระหว่างที่การเดินทางคนเดียวได้แบบดีมาก ๆ เลยนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าแบบว่า ถ้าสมมุติเนาะ ถ้ามีคนเดินทางคนเดียวอะค่ะ คุณอยากจะบอกเขาว่ายังไงบ้างคะ? ว่าจะต้องแบบเตรียมตัวยังไง? หรือว่าจะต้องแบบทำอะไรบ้างอะค่ะ?
ครับ อือ อา เออ คือการเตรียมตัวเนี่ย คือเอาจริง ๆ ก็ผม ผมมองว่า หลาย ๆ อย่างเนี่ย บะ บางคนนะครับ พอเวลาไปคนเดียวอะ สิ่งที่จะทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือชอบไปจัดการหน้างาน ใช่ไหมครับ พวกอารมณ์พวก backpacker อย่างเงี้ย เขาก็จะชอบแบบว่าไปหน้างาน จะไม่ได้จองที่ไม่ได้จองอะไรก่อน ซึ่งไปที่ไหนก็นอนนั่น ใช่ ซึ่ง อ่า ผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันตอนแรก แล้ว แล้วมันเต็มครับ แล้วทีเนี้ยมันบางทีมันมืดแล้วมันอะไรแล้วอะ เราจะไปหา ไปหากว่าจะได้ที่อะมันลำบากครับ ผมก็เลยคิดว่า
ค่ะ ค่ะ อา อา อา เดินทาง ค่ะ ไปแบบลุ้นเอาข้างหน้า <laughs> ค่ะ อืม จริงไหมคะเนี่ย? โอ้ ค่ะ อา แล้วแก้ปัญหายังไงอะคะ?
เอ่อ แก้ปัญหาก็คือถามคนแถว ๆ นั้นแหละครับ ก็คือถามที่ที่เต็มอะแหละ ถามที่เต็มแหละครับว่า เออ แถวเนี้ย แล้ว แล้วแถวนี้มันยังมีแบบว่าที่พอจะว่างไหม อะไรไหม อย่างเงี้ย อา เขาก็โทรเช็คให้อะไรให้ ก็โอเค
อา อ้อ ค่ะ อืม ก็ ย โชคดี <laughs>
ใช่ ใช่ ๆ ผมว่าอย่างน้อยก็น่าจะแบบเตรียมตัวเรื่องที่พัก เรื่องอะไรอย่างเงี้ย ผมว่า ไว้สักนิดหนึ่งดีกว่า เผื่อ เผื่อมันแบบอาจจะฉุกเฉิน อย่างเงี้ย อ่า ถ้าเกิดว่า ไม่มั่นใจเราก็อาจจะแบบจองแบบที่มันสามารถยกเลิกได้ก็ได้ อย่างเงี้ย อา มันก็ยังโอเคอยู่
ค่ะ อืม สำคัญค่ะอันนี้ ค่ะ อา อา เป็นวิธีที่ดีมากเลยอะค่ะ แล้วแบบว่าการแบบว่าฟังมาแล้วเนี่ย คุณแบบชอบเดินทางคนเดียวอยู่บ้างอะค่ะ มันมีแบบว่าทริปไหนไหมคะ ที่แบบมีความประทับใจอะค่ะ อยากจะให้เล่าหน่อยอะค่ะ?
อืม ครับ อือฮึ ประทับใจเหรอ?
ค่ะ
เอ่อ ถ้าประทับใจ ของผมเนี่ย ผมคิดว่า น่าจะเป็น ตอนที่ได้แบบเดินทางไป อ่า เขาเรียกว่า
อืม
ไปแคมป์แล้วกัน ไปแคมป์แบบ ไปแคมป์ แต่ว่าเป็นแคมป์แบบง่าย ๆ นะอันนี้ ไปแคมป์แบบง่าย ๆ ก็คือเป็นแคมป์พวกแบบว่าลานกลางเต็นท์ธรรมดา ๆ ไม่ได้ไป เขาเรียกว่า อะ ไม่ได้ไปแบบอยู่ในป่า อะไรอย่างงั้นน่ะ ก็คือเป็นลานกางเต็นท์น่ะ ที่แบบว่าเอาเต็นท์ไปกาง แล้วก็ออกมากินหมู กระทะ ประมาณนั้นแหละครับ <chuckles>
อ๋อ ไปแคมป์ ค่ะ เป็นยังไงคะ? อา ค่ะ อา พื้นฐาน <laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ คนเดียวเนี่ยนะคะ
ใช่ครับ ใช่
โอ้โฮ! เก่งมากเลยอะค่ะ แล้วอยากให้เล่าแบบรายละเอียดในทริปนั้นหน่อยค่ะว่าแบบ นอกจากแบบว่าไปเต็นท์เนาะ ไปแบบ ไปนอนเต็นท์ กางเต็นท์ กินหมูกระทะ มีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกแบบว่าโอเค แล้วก็ประทับใจอะค่ะ?
อา ครับ อย่างแรกเลย ก็คือในเรื่องของบรรยากาศครับ แล้วก็การจัดการที่ดี เพราะว่าอย่าง อย่างที่เรารู้เนาะ เพราะว่าเราไปคนเดียวเนี่ย สิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบ ถูกไหม เราก็ ต้องการ ความสงบต่าง ๆ นานา อย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่า เราไปเจอเต็นท์อื่น หรือว่าเต็นท์ข้าง ๆ ที่มากับเพื่อนเนี่ย สิ่งที่เราจะได้ยิน ก็คือเสียงดังเนาะ ซึ่ง ใช่ บางคนก็อาจจะมีมารยาท ก็อาจจะไม่ได้อะไรมากมาย พอถึงเวลาก็ปิดเสียง หรืออะไรอย่างเงี้ย แต่บางคนก็แบบเปิดเพลงเสียงดังเผื่อแผ่คนอื่น อะไรอย่างนี้ ก็มีเหมือนกัน ก็เคยเจอบ้าง
อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ อืม อืม ค่ะ อา รบกวนค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ แชร์ แบบว่า <chuckles> แชร์ให้คนอื่นฟังด้วย <laughs>
ใช่ ๆ เออ
<snorts> ค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยครับ ผมเลยมองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะ ก็คือช่วงประสบ ช่วงที่เขางดใช้เสียงไปแล้ว อย่างเงี้ย ช่วงแบบ อ่า 4 ทุ่ม อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ เราก็ เราก็ยังแบบไม่เข้าเต็นท์ไง เราก็อยู่ข้างนอก แล้วลมมันพัด ลมตอนกลางคืนอะเนาะ มันก็จะเย็นสบาย อย่างเงี้ย เราก็นั่งชิล ๆ ถ้ายุงไม่กัด ก็โอเค
คะ อืม ค่ะ สงบ สงบหน่อย ค่ะ ค่ะ อา โอ้โฮ! ค่ะ ค่ะ <laughs> วงเล็บถ้ายุงไม่กัดอะเนาะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออันนี้เป็นทริปที่ประทับใจ แล้วมีทริปไหนไหมคะ ที่ไปแล้วรู้สึกแบบว่า โอ้โฮ ไม่น่าเลย หรือแบบเป็น เป็นแบบฝังใจอะค่ะ มีไหมอะคะ?
ใช่ ๆ ครับ ก็มีอยู่ครับ ซึ่งมัน มันไม่เชิง ฟ มันไม่เชิงฝังใจเนาะ แต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่า โอ้โฮ มันค่อนข้าง อ เขาเรียกว่าตะกุกตะกักแล้วกัน อา
อืม อยากฟังค่ะ <chuckles> อา ค่ะ เป็นยังไงบ้างอะคะ?
ก็คือมันเป็นในเรื่องของการ เอ่อ มันประมาณเนี้ยแหละครับ มันก็คือเราไปเดิน ไป hiking อะเนาะ เราไปเดินขึ้นเขาไป อะไรอย่างเงี้ย ไป hiking กัน แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือ แล้วเราไปคนเดียว เราไปชิล ๆ อย่างเงี้ย แบบว่ามัน มันมีทางที่มันเป็นโคลนที่มันมาจาก อ่า ฝนตกอยู่ ใช่ไหมครับ คือฝนมันตก ใช่ แล้วเราไปเดินป่า ไปเดิน อะไรอย่างเงี้ย แล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาเนี่ยมัน มันคือปลิงครับ
อืม อืม ค่ะ อา อา ใช่ค่ะ อ๋อ เละ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อา โอ้โฮ!
เอ๊ย มันไม่ใช่ปลิง มันปลิงหรือทากนะ มันคือตัว มันคือปลิงหรือทาก น่าจะทาก ใช่ คือมัน มันเยอะ มันเยอะมากเลยอะ
ทาก น่าจะเป็นทากไหมคะ? น่า น่าจะเป็นทากนะ ถ้าเดินในป่า อืม อย่าบอกนะว่าติดเต็มขาเลย?
คือไม่รู้ ม ใช่ครับ คือ ไม่รู้มันขึ้นมาตอนไหนเหมือนกันนะ คือแบบว่ามันเดินไปแป๊บ แป๊บเดียวเองนะ รู้สึกว่าเดินไปแป๊บเดียวก็เต็มอีกแล้ว แล้วเราก็เขี่ยออก ๆ แล้วก็ มันก็เต็มอีกแล้ว อยู่ตลอดทางเลยอะ ใช่
โอ้! แล้วทำยังไงคะทีนี้? อืม อะฮะ ขนลุกเลย ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ ความรู้สึกตัวนั้นเป็นยังไงคะ นี่ฟังแล้วยังขนลุกเลยนะคะตอนนี้?
อ่า มันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่า เราเห็นมันเยอะขนาดนี้
อืม อืม
คือปกติเราเห็นมันนิดเดียว เราไม่ได้อะไรเราก็เขี่ย ๆ ออก แต่พอมันเยอะเราก็มีขนลุกนิดหน่อย
ค่ะ โดนรุม โอ้โฮ ค่ะ
แต่มันก็ขาเราอะครับ เราก็เขี่ยออก ใช่ ๆ
<chuckles> โอ้โฮ อันนี้ฟังแล้วก็แบบว่า ฟังแล้วขนลุกอยาก อยากย้ำเหลือเกินค่ะว่า ขนลุกมาก ๆ เลย อาการที่แบบโดนทากมาเกาะเยอะ ๆ อะค่ะ แล้วอย่างนี้อะค่ะ เวลาแบบคุณเดินทางคนเดียวอะค่ะ ในเรื่องของเอกสารน่ะค่ะ คุณเตรียมอะไรไปไหมอะคะ?
ใช่ ๆ ครับ เรื่องเอกสารเหรอ? ก็ต้องมีนะ ก็อยู่ที่ว่าเราไปทำ ล แต่แน่นอนแหละ บัตรประชาชนเราก็ต้องมีเนาะ แล้ว อ่า อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ อ่า ใบขับขี่ เผื่อเราจะไปต่างจังหวัด หรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็ อ่า พวกขนส่งหรือว่าการคมนาคมมันไม่ได้ดีเท่ากรุงเทพ อย่างเงี้ย เราก็อาจจะต้องเช่ารถ เช่าอะไร ใช่ ๆ
ค่ะ อา อืม พกไว้ค่ะ อา ค่ะ อืม เผื่อไว้ อา ค่ะ แล้วอย่าง ค่ะ อ๋อ หลัก ๆ
มันก็มีแค่นี้แหละครับ พุ่งเอกสารเนาะ ยกเว้นไปต่างประเทศ จะมี permit อะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่
อา หลัก อา ใช่ ๆ แสดงว่าหลัก ๆ ก็คือถ้าในประเทศเนี่ย ก็จะเป็นแบบว่าบัตรประชาชนที่ขาดไม่ได้เนาะ แล้วก็จะเป็นแบบใบขับขี่ที่เผื่อไว้ว่า ว่าแบบไปเช่ารถ หรืออะไรอย่างงี้อะคะ แล้วอย่างงี้อะค่ะ คุณคิดว่าแบบว่าเงินสดอะค่ะ เดี๋ยวนี้เนาะ มันเป็นแบบว่าอะไรก็สะดวก จ่ายผ่านโทรศัพท์ได้หมดเลย แล้วสำหรับคุณน่ะค่ะ คิดว่าเงินสดกับการที่ไปเที่ยวคนเดียว แบบเนี้ย จำเป็นแค่ไหน หรือว่าต้องกดไปแบบเยอะแค่ไหนอะคะ?
ครับ อือฮึ ครับ อา ใช่ครับ อือฮึ จำเป็นครับ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องกดเยอะขนาดนั้น ผม ผมรู้สึกว่า เขาติด ติดไว้สำรองเผื่อไว้เฉย ๆ อ่า เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่ อ่า ตัวของ
ค่ะ อืม ค่ะ อา อยากฟังเลยค่ะ <laughs>
สัญญาณโทรศัพท์มันล่มอะครับ
อ๋อ โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ ใช่ไหม?
ตอนกำลังกินข้าวพอดี ใช่ แล้วเรากินเสร็จแล้วเรากำลังจะจ่ายตังค์เลยอะ มันล่มพอดี อย่างเงี้ย เออ มันก็เลยแบบ
ค่ะ ค่ะ แล้วทำยังไงคะ? <chuckles>
เราก็ขอให้แม่ค้าแชร์ WiFi ให้ครับ ซึ่ง
อ๋อ เป็นเฉพาะเครื่องเรา
มันเป็นทั้งหมดเลยครับ ค่ายนี้เป็นสัญญาณค่ายนี้เลย มันจะมีช่วงหนึ่ง
อา แต่ อ๋อแต่ว่า Wi WiFi ยังใช้ได้อยู่?
ใช่ครับ ใช่ ของค่ายอื่น อะไรอย่างเงี้ย เขายังใช้ได้ไง อา ก็คือมี มี มีค่ายเดียวที่ล่ม อย่างเงี้ย ซึ่งเราก็เลย เลยได้บทเรียนมาว่า เอาจริง ๆ เนี่ย อย่างน้อยอะเราเอาไปให้พอค่าข้าวค่าอะไรนิดหนึ่งดีกว่า เผื่อเหมือนแบบ ใช่ สัญญาณหาย หรือว่าแอปล่มอะไรต่าง ๆ เนี่ยมันก็พอช่วยได้ อย่างเงี้ย
โอ้ อา ค่ะ อืม <laughs> เผื่อไว้ ค่ะ ค่ะ ไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องขนลุกอีกหนึ่งเรื่องนะคะ นอกจากทากแล้วเนี่ย คือถ้าไม่มีเงินเนี่ยอาจจะขนลุก ได้นะ แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ เวลาคุณแบบเดินทางคนเดียวอะค่ะ คุณมีวิธีการแต่งตัวหรือระมัดระวังตัวเองยังไงอะคะ?
<laughs> ใช่ ๆ อ่า คือก็ต้องดูเนาะว่าเราไปเที่ยวอะไร แต่ส่วนใหญ่ถ้าเที่ยวธรรมดาก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะ ก็เรา เราก็ผู้ชายอะ เราก็ อ อาจจะต้อง ไม่ต้องระแวดระวังเหมือนคุณผู้หญิงมากเนาะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ
ก็จะใส่เป็นขาสั้น แล้วก็เสื้อยืดสบาย ๆ ครับ เพราะว่า ใช่ เราจะแบบว่าให้ลมมันพัดแล้วเราเย็นนิดหนึ่ง
อ๋อ เป็นสบาย ๆ ค่ะ อา แสดงว่าขี้ร้อนใช่ไหมคะเนี่ย? <chuckles>
ใช่ ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าไปแบบว่าไปป่า หรือไปอะไรอย่างงั้น อันนั้นก็ต้องมี เขาเรียกว่า ขายาวแขนยาวเนาะ ไม่งั้นก็ โอ้โฮ แล้วรองเท้าก็ต้องดี ใช่ ใช่ครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวจะเจอทากอีกนะคะ <chuckles> อืม อุ๊ย วันนี้ ค่ะ อ๋อ โชคดีไปค่ะ คือถ้าใส่ขาสั้นนี่ คือนึกภาพตามไม่ออกเลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ค่ะ
ยังดีที่ตอนนั้นก็ใส่หนาอยู่ มันก็เลยโอเคไง ใช่ ขาสั้น ขาสั้นไม่เท่าไร ถ้าล้มก็เรียบร้อยเลยครับ อืม
อื้อฮือ ไม่อยากจะนึกภาพเลยนะคะ วันนี้แบบว่าได้คุยกับคุณน่ะค่ะ ได้เปิดแบบว่าโลกอีก อีกหนึ่ง เขาเรียกว่าอะไร มุมมองของผู้ชายเวลาเดินทางคนเดียว วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
<chuckles> ครับ อือฮึ ได้เลยครับ เช่นกันครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ